À, nguyên liệu á, thì mình đã đầy đủ hết rồi. Mình có đủ dụng cụ làm bếp, mình cũng có, a, mua sẵn nguyên liệu rồi. Nhưng mà mình cũng muốn là sơ chế trước để mọi người qua có thể là có thể là cùng nấu đi, phụ mình nấu đi. Chứ mà đợi mọi người qua rồi mới bắt đầu cắt ra, sơ chế, ướp đồ ăn á, thì hông biết chừng nào mà mới có ăn đây.
Ừm. À, nếu mà các bạn qua mà phụ bạn nấu thì đỡ quá, có sự hỗ trợ. À, có những tay nghề lão luyện, họ vô họ phụ một tay thì bạn không phải là đầu bếp chính. À, mình tưởng đâu là bạn phải sửa soạn đầy đủ, từ A tới Z đầy đủ chỉnh tề một bữa ăn trước khi mọi người tới dùng chứ.
Ừm. <chuckles>

À, OK, vậy thì bây giờ như vầy nha, dễ lắm. Cho cái bữa tiệc sắp tới đó, là mình có thể, ờ, giúp bạn một vài cái mẹo đơn giản. Bây giờ đó, muốn đãi người ta một cái món mà dễ làm nhất ha, mà đơn giản nhất, không cầu kỳ thi họa, tức là không cần phải tay nghề cao đó, ha, tức là bạn hông phải là đầu bếp chuyên nghiệp, tay nghề cao như họ đâu nè, bạn mới tập tành amateur mà, đó, còn rất là nghiệp dư. Thì bây giờ làm cái món này đi, lẩu đi. Ừm, Việt Nam mình có cái món lẩu rất là dễ xử nghe, có nghĩa là sao, chỉ cần một cái nồi nước dùng thiệt là ngon thôi nè, đậm vị thôi nè, thì bỏ cái gì vô là ăn cái đó, không có cần phải sơ chế nước ê nêm nếp, ướp, tẩm, chiên, xào, rán gì hết trơn. Bạn thấy món lẩu được hông?
Ừm, mình thấy món lẩu hợp lý nè, à, nhưng mà, ờ, lẩu á thì mình hổng cần phải sơ chế, hổng có cần là phải nêm nếm gì hết, đúng hông? Vậy là tất cả những cái nguyên liệu, gọi là, đồ tươi sống nè, thì mình sẽ để nguyên, mình cắt ra mình nhúng, à, à, à hiểu rồi, rồi rau củ mình cũng sẽ cắt ra để mốt mình nhúng luôn. Nhưng mà mình thấy cái làm cái nước lẩu để mà nhúng á, là cái khâu khó khăn nè nha.
Ừm, rồi. Ăn nhúng, ăn nhúng, đúng. Ừm. Đó. Đó.